Ну и, а, любовь и деньги, скажем так. Я увлекаюсь всякими такими
Ну, не самое лучшее объединение, конечно, да. Но вот, э, по части, скажем, физиков, это неожиданно, да, но именно, а, у физики, которые достигли каких-то невероятных для обычного человека уровней понимания процессов, там, скажем, в квантовой физике, да, они, как ни странно, очень многие верующие. Вернее, не странно как раз, да? Когда сталкиваешься с такими загадками необъяснимыми, наверно, поневоле начинаешь думать о высшей силе. Ладно, хорошо, значит, тебе, м, помогала подняться после такого количества неудач, наверняка очень болезненных, а, вера. А семья помогала?
Да. Это. Да. Это нормально. Да. А, ты знаешь, тогда нет. А, а и мне га тоже немножко не везло на поддержку в моей жизни.
Так.
В в семье родители не поддерживали. Ну, в том смысле, что они по-другому мыслили совершенно. У них было м мышление бедности, мышление консервативное. Вот что надо, м, ходить на одну и ту же работу 20-30 лет, даже если не платят зарплату, когда-нибудь заплатят.
Почему? Мгм. Так. Такой очень са ис ну, такой очень советский подход, да?
А лучший- враг хорошего. Вот. Да, да, м, я как раз оттуда и родом, и поэтому не хватало мне поддержки. Но что поделаешь? Приходилось искать её больше всего в себе.
Мгм.